Ayun, magandang gabi po.
Hi! Mm, hello, magandang gabi din sa'yo!
Yes po, magandang gabi po. Kumusta po 'yung gabi natin? <laughs>
Mm. Ah, eto gano'n pa din, parang araw-araw walang bago. <laughs> Ikaw ba? Mm. <laughs>
Hmm, Walang bago ano? Madilim pa rin eh, 'no, kasi gabi eh, 'no? Opo gano'n din po, ah, siyempre eto, ah, 'yung umaga, gabi ko po. Ma
Mm. Mhm.
Gano'n po 'yung rotation ko sa hanapbuhay ko po, mm.
Buhay. Ang galing naman kasi ano na okey sa'yo 'yung gano'ng rotation, 'no? Galing!
Ah. Mm. Siguro na nag-a-adjust lang din po ako sa anong tawag dito, nakaka-adjust lang ako sa oras ng tulog ko, mga gano'n po.
Mm. Ah. Mm.
Kasi hindi maingay dito sa lugar namin pagkaumaga, kaya siguro gano'n 'yun, mm. Opo, tahimik, payapa kasi nasa probinsiya po kasi kami, opo. So ma-relate ko na lang din po itong tanong ko po sa inyo baka, ah, matulungan niyo po ako dito.
Wow! Parang ano diyan, ah, tahimik payapa gano'n? Ah, swerte mo naman! Ah, okey. Mm. O sige, go ako diyan!
Sige po. Ah, paano na paano natin mapapalakas ang samahan ng mga residente sa Barangay? Kayo po paano?
Uy! Mm, para sa'kin talaga siyempre kailangan mag-organize 'yung ng proyekto 'yung mga nakakataas diyan. Kasi, ah, 'di ba, aminin man natin na hindi naman lahat talaga ng tao o active sa komunidad 'di ba? Parang hindi talaga nakaka-attend, kung minsan lang pagbigayan lang ng ayuda 'di ba? Mm, kaya para sa'kin talaga kailangan magkaroon talaga ng mga projects talaga na kagaya 'yung mga feeding program na 'yan, 'yang ganiyan, tsaka paglilinis ng com community service gano'n. Tsaka ano siguro regular na meeting na din gano'n para sa mga nangyayari. Sa'yo ba, diyan ba ano 'yung mga ganap?
Hmm. Totoo, totoo. Hmm. Oo, totoo 'yan, totoo po 'yan. Hmm. Hmm. Hmm. Totoo, totoo po 'yan. Totoo po. Mm.

Ah, okey!
Yung mga gano'n na yung yung mga gano'n na activity sa barangay ba? Kasi hindi mo
Mm, okey naman nga din yan.
Mm, kasi may mga siyempre may mga kapit-bahay tayo na mahiyain, mga kapitbahay tayo na siguro mahiyain sila pero do'n sa, do'n sa, sa ganong aspeto sa ganung paraan, ah, makapag makapag hindi makakapag-communicate tayo sa kanila o sila makakapag-communicate sa kapwa nila tao sa gano'ng paraan. 'Yong mga gano'ng bagay po ba. 'Tsaka yung isa pa do'n, kagaya dito sa amin, ah, 'yun nagpapala ah, nagpapalaro by zone, by area, yung barangay namin yung mga
Oo. Mm. Mm, nawawala yung hiya? Um. Mm. Tama naman nga. Mm. Hmm. Ang ano naman, ang galing kasi may mga ganyan ang dami nilang activities. Kumbaga, ah, masasabi ko na yung barangay niyo is maganda talaga yung pamumuno, 'no?
Yes po. Hmm, siguro po, ah, nasa ano po kasi, eh, nasa nasa sa Sub-Sahara Mindanao po kasi kami, eh. <laughs> Opo, kaya siguro gano'n, gano'n lang siguro at saka siguro ka kasama na rin do'n yung, yung yung namuno, yung paano pinamunuan yung barangay namin, oo, 'yun 'yun
Imperyo. Ah, okey. <laughs> Mm. Hmm, oo naman. Oo talaga naman kasing 'don magsisimula ang lahat, eh. Kung hindi niyo mararamdaman niyang pinuno niyo talaga wala, walang mangyayari.
Mm. Hmm, kaya 'yun din 'yung isa na, ah, naging ganito maging siyempre naging aktibo yung mga mahiyain, yung hindi mahilig sa exercise, nakakapag-exercise, yung mga gano'n po ba na mga bagay.
Mm. Oo. Mm. Oo. Nabanggit mo na nga din yung exercise, ah, natatandaan ko dati do'n sa barangay namin alam mo yung tuwing umaga may pa-Zumba. <laughs> Ang galing 'no? Hmm, hanggang ngayon? Hmm galing!
Yes po, yes po. Opo. M Ah, yes po, yes po may mayro'n din mayro'n po yan dito pero yung mga ak ma opo, ah, ano po yan, ah, project project po yan ng senior citizen po. Ayun, mga karaniwang mga involved diyan is mga senior citizen naman din.
May Mm, galing. Oo, kakatuwa naman, eh, kasi kahit hanggang do'n sa kasuluk-sulukan talaga ng barangay namin, naabutan nung invitation na 'yun nga puwedeng mag-Zumba do'n tuwing ano umaga punta lang do'n. Ang galing, 'no?
Opo. Opo. Mm. Mista Mm. Mm.